Eh, con tantas comidas hoy en día, quería preguntarte, ¿tú tienes algún plato que hayas aprendido de tus abuelos?
Sí, mira, realmente, no es un plato como tal, pero es algo que era muy imprescindible en la casa de mis abuelos, desde que tengo memoria hasta el final de sus días, básicamente que es el es el <chuckles> eh, es más bien, es una bebida, es el agua de fruta, y siempre era la fruta de temporada y era deliciosa, es algo que no nunca podía faltar en la mesa de mis abuelos.
Ajá. Okey. Sí, sí, sí. Ah, bueno, ¿y cuál es ese platillo o plato? <chuckles> Ah. Oh, muy bien, pero fruta o, bueno, frutas de temporada, pero, ¿cómo la ser o sea, las servían con cada comida, en ciertas comidas, o ocasión especial, o?
Ajá. Sí, fíjate, yo me acuerdo que teníamos o bueno, creo que tienen todavía, la verdad, ya no sé, tienen un bote gigante, me acuerdo que era naranja, y ni siquiera era para eso, sólo era un bote, pero era enorme, y le cai le cabían fácilmente unos 5 o seis litros de bebida, y ahí siempre, mi abuelo cada fin de semana, ya sea sábado o domingo, siempre se hacía su su agua, y ese mismo día, iba a lo que es el mercado, veía las frutas, y las más populares entre la familia eran las aguas de fresa, de guayaba, jamaica y tamarindo, sí, no pueden faltar.
<laughs> Okey. Okey. Guau. Sí. Ah, okey. Ay, claro. Cierto. Oye, eso suena muy rico, y bueno, ¿finalmente te enseñaron a hacerlo?, o sea, ¿fue algo que tu abuelo, pues, te enseñó físicamente a ti?, así.
Sí, por supuesto. Nos enseñó a varios de sus nietos, pero sinceramente, jamás a ninguno nos ha salido como le salían a él. El l sí, es lo más triste. Lo lo que sí recuerdo es que le ponía kilos y kilos de azúcar que yo sé perfectamente bien que no está nada bien, ¿verdad? Sí, sí, sí, no, no, no está nada bien, ya ahorita de adultos, pues, ya nos estamos cuidando más, pero pero sí, por más que lo intentamos llegarle, pues, no, no nos sale igual y, pues, sí, es un poco triste que de alguna manera tratamos, pues, de seguir con esa tradición, pero, pues, no le llegamos.
Ujú. Ay, no es cierto. Ah. <laughs> Que ahorita ya no. <chuckles> Claro. Ajá. Claro, entiendo. Ay, no, es que de por sí es bien complicado hacer una buena agua sin ponerle tanta azúcar, ¿no?, y especialmente aguas de fruta, porque no siem aunque sean de temporada, luego como que no están suficientemente maduras.
Sí. Claro. Exacto.
¿Y c has intentado? O sea, ¿has intentado otras técnicas para intentar perfeccionar y que sepa como sabía? Ha de ser el bote, fíjate ahora que lo pienso, dedo. <laughs>
Sí, justamente, ¿no?, que se haya impregnado de todo el sabor y como como un molcajete, ¿no?, pero sí, sí he intentado, ya sea sustituir el azúcar con otra cosa, por ejemplo, no sé, un Splenda, una Stevia, pero obviamente pues sí, si modifica el sabor. Entonces, sí, sí es triste, pero también, por ejemplo, eso fue mi abuelo. Mi mamá también ha intentado recrearlas pero ella es más se puede decir que un un más experimental, porque a ella sí le gusta hacer mezclas que que mi abuelo no hacía, por ejemplo, la última vez que vino hace unos días a mi casa hizo una de jamaica con guayaba y suena súper extraña la combinación, pero sabía bastante bien. Sí, suena extraño, pero sí sí, la verdad, sí, le quedó muy bien.
Exacto. Sí. Ujú. Claro. Cierto. Ujú. Ajá. Ajá. Jamaica y guayaba. Sí, exacto. Sí. ¿Y cuáles son las combinaciones que usaba tu abuelo? Digamos en verano que que hay mucha fruta. ¿Qué qué usaban para hacer sus aguas de fruta?
Lo más común en verano y lo más refrescante, él hacía mucho la de naranja con limón, y hacía una de pepino con limón y chía, que sabía también deliciosa.
Ujú. ¡Ah, vaya! Muy bien, sí, sí, sí.
Más saludable, pero con los kilos de azúcar, claro.
Ya habías comentado tu favorita, que creo que era algo con fresa.
Sí. Sí, la de fresa es la que más buscaba, em, todos en la familia, todos sus nietos, porque algo que tenía él, es que no las colaba y creo que es algo que nos encantaba que tuviera todo el pedacero de de fresa molida.
Ujú. ¡Ay!, claro, y raro, ¿eh?, a muchas personas no le gusta que tengan los grumos. <chuckles>
Sí. Sí, exacto.
Oye, qué padre. Pero, bueno, insisto, el bote es la solución. <chuckles>
Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Yo creo que algún día de estos tengo que ir a buscarlo para intentar recrear algo ahí, porque sí, la verdad que, um, bueno, ahorita ya, por ejemplo, donde vivo ya pasaron los calores, pero aún así, b hasta donde yo recuerdo, aunque fuera superinvierno, superfrío, él hacía sus aguas y aún así se acababan.
<chuckles> Sí. Ujú. Ay, muy bien. Okey. Y, ¿ha ha hacían algún tipo de agua, tal vez en ya en eventos especiales, ya sea una, pues, una cena de cumpleaños, o Navidad, o Año Nuevo?
Sí, sí, sí. Pues, como, eh, la de fresa era la más pedida en todo el año, pues, es la que nos regalaba en nuestros cumpleaños, un botezote de agua de fresa y, pues, ya en épocas navideñas, él usaba muchas cosas que se usan, generalmente en ponches, y también hacía una muy especial que, las generalmente, nuestra familia, pues, la prefería caliente porque son, pues, lo lo esperas caliente en un ponche, ¿no?, lo que es la manzana, la caña y demás. Pero aún así no no nos desagradaba.
Ujú. Ah, que bien. Ajá. Okey. Sí, sí, exacto. Claro. Ah, muy bien. Y bueno, ya ahora tú, que eres adulta, lo ¿igual estás enseñando a que? no sé si tengas hijos o ¿Lo haces también en tu casa?
Tengo apenas s sí, soy mamá primeriza. Entonces, apenas mi niño tiene un año y medio, lamentablemente, ahorita todavía no le doy sí, nada de de aguas, aunque sean naturales y sin azúcar. No, ahorita le estoy dando preferencia al agua natural, para que no se me vaya a descarrilar después sí.
Ah, muy bien. Ah, aun no. Ujú. Claro. No, no, no. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿es algo que piensas hacer en el futuro para seguir la tradición de las aguas frescas?
Ah, claro, por supuesto, es algo que pienso seguir enseñándole, incluso me sorprendió también que hace unos días también vino mi hermano menor, que es, pues, el tío de mi de mi hijo y él es mucho más chico que yo, él tiene 26 años apenas, pero también, pues, conoció a mi abuelo y sus famosas aguas, y como que él también le da con experimentar porque nos hizo un agua de granada con menta y sabía deliciosa.
Claro. Ujú. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Oye, sí, suena muy bien.
Muy refrescante, la verdad.
Sí, me imagino. Ah, muy bien.
Sí, sí, sí, pero va muy bien con todas las comidas en serio, es creo que es lo que más nos encanta y lo que más extrañamos de todas las aguas de mi abuelo, de que iban perfecto con con toda la comida. Y sí, yo sé que la mayoría de familias, pues, ahorita con su Coca, ¿no?, pero nosotros, no, éramos de nuestra agua del abuelo, aunque tuviera la misma cantidad de azúcar, pero ahí estaba.
Claro. Claro. <chuckles> Claro, claro. Bueno, supongo que era también significativo que la hiciera el abuelo. <chuckles>
Sí, por supuesto. Él, pues, eh, era una de esas cosas que por lo que igual lo conocíamos, eso y sus salsas. Tenía una salsa de cacahuate deliciosa y superpicante, pero también muy típica de él, sí.
Ujú. Sí, sí. Ah, vaya. Pero, no era la salsa tipo macha, sino salsa más, natural, así si tipo con, jitomates chiles o
Eh, sí, se puede decir que sí. Eh, tenía más cacahuate que nada, me acuerdo que era muy cremosa, terminaba como casi, casi una crema de maní, pero un poquito más líquida. Y tenía mucho chile, sí, yo yo en lo personal, la verdad no, nunca he sido de mucho chile en mi vida y es algo por lo que, todos me en mi familia me miran mal porque, ¿cómo que mexicano que no come casi chile? Sí, sí, sí. Pero, pero sí, sí se extrañan los las salsas de mi abuelo porque, a pesar de que yo no soy mucho de comer chile, sí, sí sé que, ahí hay muchas salsas que no solo pican por picar y, sí aportan sabor al al platillo. Entonces sí se extraña.
Ajá. Ah, ya, sí, sí, sí. Ajá. Claro, exacto. <chuckles> Sí. Claro. Cierto. Oye, qué bien, ¿y cuál? U o bueno, ¿con qué acompañaban la salsa de caca de de ahorita que lo pienso. Sí, ¿qué? O, ¿con qué acompañan la salsa de cacahuate o acompañaban la salsa de agua de cacahuate?
Generalmente eran con platillos básicos, como frijol, eh, los tacos, obviamente lo más sencillo que hay. Él también hacía mucho, lo que son unos frijoles, tan deliciosos que también no los podemos replicar. No sé por qué, cuál era el secreto ahí, pero hacía unos, eh, refrijoles refritos tan buenos. Pero sí creo que usaba manteca de cerdo, pero estoy segura que usaba otras cosas porque sinceramente, mm, usamos y literalmente lo mismo y no nos sale.
Ujú. Ah, okey. Híjole. Ujú. Ujú. Ay, el abuelo debió pasar estas recetas. Eso es algo que se transmite, definitivamente. <chuckles>
La verdad que sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
Ay, pero bueno, lo bueno que tienen los buenos recuerdos de la salsa y las aguas. Pero cuéntame, si tú tuvieras que escoger un agua que tú quisieras perfeccionar para poder servir a tu familia, ¿qué agua sería?
Ajá. Uy, creo que la que más se me daría, es la de limón con chía y menta. Creo que es una que me gustaría mucho perfeccionar. He intentado hacer variaciones de lo que hacía mi abuelo, por ejemplo, él le dejaba
Ujú. Pero, ¿qué te falta?, o sea, ¿qué es lo que le sientes que es la azúcar? <laughs>
Eh, fíjate que no sé, pero l el agua de mi abuelo tenía una acidez, no sé si son los limones que yo escojo. No sé si, los agarro en mal momento, la verdad no sé si él llegaba a poner lima amarilla, entonces, no tengo la menor idea porque otra cosa que él hacía era dejar literalmente los limones marinándose abajo del agua, entonces eso también daba un extra.
Ajá. Ah, bien, sí. Ujú. Claro. Sí, es cierto. Ah, muy bien.
Sí, sí, sí, pero sí de plano, o es el bote o son los limones, porque si no no entiendo cómo no sale.
Claro. ¿Y cómo, eh eh, bueno, uh, eh, y ha influido, supongo, esto de las aguas frescas al resto de tu familia?
Sí, por supuesto, claro, eh, mi abuelo, pues ya, desafortunadamente murió hace un poquito más de 5 años, y creo que es de los cosas que más extrañamos de él. Entonces, sí, pues, mi abuela sí hace aguas, pero ella sí es, mm, todo lo opuesto a mi a mi abuelo en en cuestión de lo saludable. Entonces, ella es de que no cocina casi con nada de sal, casi no consume azúcar, entonces, muy diferente. Sí hace aguas muy buenas, pero sí, no se comparan.
Ujú. Sí. Ajá. Ah, ya. Claro. Ujú. Ay, bueno, pues, ojalá y pronto puedas perfeccionarlo y te puedas tomar un buen vaso de agua fresca como la de tu abuelo. Insisto, ve por ese bote, a lo mejor y ese bote es lo que tiene el secreto. <chuckles>
Cl sí. Yo creo que sí, eh, voy a intentar uno de estos días porque no n sigo sin entender. Se supone que agarro lo mismo, pero no, yo creo que también era yo también opino que era también las las cosas que seleccionaba, porque a la mejor no soy buena seleccionando mis materiales, tal vez, también porque él no sé dónde encontraba.
Ujú. Puede ser, sí, puede ser que, ah, tal vez sí sí, el limón o algo esté demasiado ácido, demas demasiado agrio o la fruta tal vez, no esté lo suficientemente madura, que ese puede ser un problema también al hacer un agua fresca. Porque no hay forma de arreglarlo en sí, o sea, no, bu a al menos que le agregues más azúcar y más azúcar.
Sí. Sí. Claro, y fíjate. Sí, por supuesto, porque fíjate, fue de las cosas que nunca le pregunté, el cómo se seleccionaban o cómo él seleccionaba todos sus sus alimentos para para que salieran así las aguas, porque bueno, tal vez, n él no lo tomaba en cuenta o o yo tampoco lo tomaba en cuenta o simplemente n no lo sé, creo que tiene también que ver mucho con eso, porque, mm, siento que a veces los abuelitos tienen tanto y bastante conocimiento, sobre ese tipo de cosas que que te sorprende y pues sí, es, lamentablemente
Ujú. Claro. Ujú. Exacto, sí. Sí, y a ellos se les viene ya en ese en ese punto muy muy de forma muy natural, ¿no?, ya saben qué fruta es la adecuada.
Sí. Claro. Sí, exacto, para cada tipo de postre o salsa, lo que sea, muy diferente el el contexto, sí.
Sí. Exacto. Bueno, muchas gracias por compartir esto. La verdad es que estuvo muy interesante y espero que pronto puedas perfeccionar tus aguas frescas.
Mm, gracias a ti.